Sì, diciamo, dovendo scegliere poi l'università, la sto per scegliere, appunto, in base alla carriera.
Mh-mh. Mh-mh. Okay. Ehm, vabbè, sicuramente avrai esperienza, diciamo, nello stare seduto 8 ore di fronte a un PC, e questa cosa non non ti dà alcun tipo di problema, se no non penso sceglieresti questa come carriera. G eh, se, capito. Io, ad esempio, non potrei assolutamente mai fare, mhmm, questo tipo di lavoro, quindi
Sì, Esatto. Esatto, esatto. E vai Sì, sì, sì, tu cosa fai?
Mhmm, beh, io sono una via di mezzo fra una guida na naturalistica e un osteopata, ehm, ci quindi
Molto bello, sì, sì, sì, a me mi piace anche molto comunque la natura però
Mh-mh.
la vivo in modo diverso ecco.
Mh. Vabbè, io tipo nel mio caso, ti posso dire che, uhm, cioè tipo oggi sono a casa perché c'è allerta meteo, meh, però cioè tipo apo il mio amo veramente amo il mio lavoro perché
Ah beh, sì, sì, s E beh, certo, sì, sì, sì, immagino.
Eh, capito, cioè ti posso dire che ho fatto tanti lavori, ehm Va vai in giro un po' qui un po' lì per il mondo, poi, va beh, ho deciso di laurearmi in altro. Ehm, questo diciamo era sempre, mhmm, diciamo quello che mi dava tanti soldi, ehm, in maniera semplice, no, perché poi comunque basta parlare un un paio di lingue, e grazie a Dio ne parlo 4, capito, che comunque gli stipendi, capito, poi in un posto turistico, lievitano praticame
Sì, sì, sì. Eh beh. Sì, sì, sì. Eh beh. Sì, sì, sì, sì, sì. E certo sì è successo nel lavoro è più facile se hai tante lingue.
Mh. Eh sì, capito, quindi cioè banalmente è una cosa che mi richiede pochissimo impegno, tipo pochissi perché comunque calcola che vabbè, faccio la guida sui vulcani e nei vulcani sono cresciuto, quindi cioè, capito, la cosa più semplice, ehm E quindi io lo auguro a tutti, tipo, di trovare una un compromesso del genere.
Molto bello, sì, sì, sì, bellissimo. Sì, sì, sì, vivi anche una d Eh beh, ti invidio, diciamo, che hai già questa super chiara visione del tuo lavoro, e che comunque ti piace anche.